Yes, ah, tama po yang mga sinabi niyo 'no. Ta mas maganda rin talaga, <gasps> ah, medyo, <sniffs> um, <clicks tongue> pahupain ko muna yung sitwasyon bago talaga ako magbigay ng reaksyon ko. Kasi <gasps> napapansin ko talaga, <sniffs> <clicks tongue> ah, parang hindi ko rin naman din kasi alam yung talagang eksaktong pinagmumulan nitong, ah, reaction ko sa stress o talaga sa pag-iinit ng ulo 'no. Ah, parang siguro, talagang dala na rin ng siguro minsan kasi sa pag-uugali na rin, 'no? <gasps> Ah, may mga ganyan, pero minsan na rin dala na rin sa <sniffs> sa mga experiences 'di ba or yung tipong gumising ka. Ano nga yung, ah, tawag do'n? Minsan gumigising ka sa kaliwang sa maling sa maling bahagi ng kama? Ano nga yung kasabihan na iyon?
Oo. Mm. Tama. Parang 'yong sinasabi na you woke on on the wrong side of the bed yun, 'yong mga ganoon, 'di ba? Oo. <gasps> Oh.
Oo parang 'yon. Um, eh, 'di ba may mga ganyan po talaga na parang paggising mo, parang ang bigat kaagad ng pakiramdam mo. Minsan <gasps> nadadala na yun sa nadadala mo na siya sa buong araw mo. Kahit naman sabihin natin <gasps> wala namang rason, 'di ba. <gasps> Siguro talagang dapat nalang talaga bigyan ko ng <gasps> ah, bigyan ko na lang talaga ng, ah, pansin. Kasi hi dahil nga hindi ko binibigyang pansin, ngayon <gasps> bigyan ko ng pansin base sa sinabi mo para talagang <gasps> maisipan ko mag-breathing exercise, huminga ng malalim bago talaga magbigay ng, <gasps> ah, ng, ah, opinyon or ng ng reaksyon kasi para na rin <gasps> para na rin sa'kin. Para na rin talagang hindi ako tuluyan na super ma-stress nga.
Mm, mm. Mm, tama naman. Mm. Ng reaksiyon, oo. Mm. Oo, tama naman din. Tapos siyempre, um, ma maganda din na siyempre mag self-check ka, um, <sniffs> check mo 'yong physical na sta status mo. Ah, ibig sabihin, bago 'yong, ah, 'yong mga bagay-bagay, ah, 'pag nagsisimula ka ng ma-stress, tanungin mo 'yong sarili mo, "Kulang ba ako sa tulog?" 'Yong parang ganon. Ka kanina sinabi mo parang <gasps> masama ang 'yong gising, yun. <sniffs> Tapos, "Gutom ka ba? O kaya hydri hyred hydrated ka ba?" Oh ganun. <sniffs> O kaya, um, yung, i-check mo yung, sa mga baka kasi nagkakaroon ka ng, ah, conflict sa mga bagay-bagay, sa <gasps> trabaho, pamilya, <gasps> relasyon. Yan, mga ano yan eh, parang ang dapat na maunawaan mo yan kung bakit nag nagmumula, ah, kung bakit nagsisimula yung pagka-stress, na <sniffs> naapektuhan lang naman yung ibang mga tao dahil nga sa kumbaga mayro'ng mga sitwasyon na hin inaasahan mo tapos hindi nila nagagawa ng maayos, no.